Ähm, ich meine, er war Reporter, äh, ähm, im, ähm, Schlachtfeld. Ja, ja. Der war in den Schützengraben irgendwo als Reporter unterwegs, meine ich. Ähm
Okay. Okay. Als Reporter. Von den Briten oder Amerikaner, was war der? Von den Briten, okay.
Ja, ja, von den Briten, genau. Und, ähm, da kann man einfach sehr viel reinlesen, wenn man das möchte. Und, ja, ist einfach spannend. Ich meine, da gibt's ja auch zig, äh, wissenschaftliche Abhandlungen mit. Genau. Ja.
Mhm. Mhm. Ja, das wäre natürlich noch mal spannend. Also, für mich war's dann so genau, das ist jetzt dann dann s ist es auf die die gesellschaftspolitischen, ähm, Dinge bezogen und für mich ist es dann also, gibt's noch mal 'ne andere Lesart, das ist dann eher so weißt du, so metaphysisch. Also, 'n bisschen über dem dem, was also, über dem Faktenbasierten. Also, bei Harry Potter ne, du kannst ja so du hast so quasi die Welt der der Muggles, also, der ich weiß nicht, wie's auf Deutsch heißt, der der Normalos. Und dann hast du die Zauberwelt auch auch Muggels? Okay. <chuckles> Hm, und da kannst du natürlich bestimmte Zeiten oder was weiß ich, irgendwie was Gesellschaftspolitisches rein projizieren oder du kannst auch einfach sagen so: „Was ist, wenn wir zum Beispiel echt Fähigkeiten hatten, die die Leute halt nicht nutzen?“ Und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt 'n Zauberstab irgendwo drauf und dann ist da 'n Zaubertrank oder so. Aber ne, also, es ist ja schon so, dass wir Mindpower eigentlich nicht nutzen also, die wenigsten Leute. Wir haben ja ganz, ganz viel Kraft, Gedankenkraft und die meisten Leute nutzen's halt <chuckles> gegen sich anstatt für sich und wenn man's dann anfängt, unter dem Aspekt zu lesen, ist das mega spannend. Also, auch für was vielleicht diese ähm, wie hießen denn diese Dementoren stehen, die die das Leben aussaugen und die, ne, die Seele aussaugen oder für was irgendwie, genau, das Gute und das Böse steht. Also, du kannst das halt auch vollkommen anders lesen so und das finde ich sehr spannend.
Mhm. Ja. Heißt auch M Muggels Muggels, ja? <chuckles> Mhm. Ja.